Ja, es es ist sehr schön. Mache ich des Öfteren. Mache ich jetzt nicht jede Woche, mache ich vielleicht auch nicht jeden Monat. Es kommt vielleicht mal habe ich, äh, das Glück und kann es irgendwie einmal im Monat machen, manchmal einmal im Quartal, ne, kommt immer so 'n bisschen drauf an. Ähm, aber mache ich gerne, ja, dass man entweder sagt, man macht mal irgendwie 'n Spa-Weekend oder man, äh, macht mal so 'n Städtetrip und sagt: „Ja, ich fliege jetzt mal irgendwie in die nächste Großstadt, die irgendwie so 1 Stunde oder 2 Stunden von mir weg ist.“ Also, definitiv, mache ich gerne, finde ich super, lernt man neue Leute kennen, 'ne neue Kultur und sieht mal 'n bisschen was anderes, kommt so aus seinem Alltagstrott raus. Ist 'ne ist 'ne sehr schöne Sache, auf jeden Fall.
Mhm. Hm. Hm. Mhm. Ui, mhm. Mhm. Hm. Mhm. Okay, da höre ich auch Er Erfüllung dahinter. <laughs>
Ja, absolut.
Okay, super. Und so, ähm, Natur, ba dass du rausgehst mal so? Wahrscheinlich auch.
Ja, ja, absolut. Das halt was, was ich versuche, in meinen in meinen in meine Tagesroutine ei einzubauen, ne, also, dass ich halt, wie gesagt, regelmäßig Pausen mache und dann in diesen Pausen, in dieser Freizeit, die ich habe oder auch wenn ich fertig bin mit der Arbeit, einfach 'ne Runde spazieren gehe, vielleicht 'n bisschen durch den Wald, bisschen durch 'n Park, einfach, ne, frische Luft schnappen, 'n bisschen D 2 einfangen äh, D 3 einfangen und, ähm, ja, einfach Ja, richtig, <laughs> ansonsten funktioniert das nicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. B 12 nicht vergessen. <laughs> Aber nicht im Dreck wühlen. <laughs> Oder auch doch. <laughs> Okay, ja, ist sehr facettenreich. Vielen Dank.
Ja, und, äh, ein aber 'n bisschen rausgehen definitiv, ja.